Ei, me diz uma coisa, como é que você descobre música nova atualmente?
Olha, atualmente eu tenho algum jeitinho de descobrir música nova. Mas, eu descubro mais pelo Spotify mesmo, porque o Spotify ele cria uma playlist para gente com as músicas que a gente tinha escutado anteriormente, e ele cria uma playlist com com novas músicas para gente descobrir, certo? Então são músicas que eu nunca tinha escutado, mas é do meu mesmo gênero de música.
Hum. Hum. Hã. Ah entendi, é como se você, tipo, você tem um gênero musical e aí ele vai buscar ali dentro daquele gênero musical que você escuta, artistas novos ou músicas novas de artistas conhecidos. Como é que é assim? Você gosta mais de quê? Músicas novas de artistas desconhecidos ou música nova de artistas conhecidos?
Uhum. Uhum. Eu eu gosto de música na verdade antiga, eu gosto daqueles jazz de 1930 antigo. Então o Spotify, <laughs> ele me recomenda ele me recomenda desses tipos de música né, eh, ele cria lá, eu eu escuto. Ah, um Frank Sinatra, vai. Aí ele me recomenda músicas que se parecem com as do Frank Sinatra ou do próprio Frank Sinatra.
Olha. <chuckles> Diferente, bem diferente. Hum. Aham. Ah entendi, músicas mesmo tipo que você não não tinha escutado ainda do Frank Sinatra, ele vai lá e te te dá a indicação da da música.
Hum. Hum. Uhum. Isso, exatamente.
Olha que legal, olha que legal essa essa essa f f funcionalidade do Spotify, né, bem bem interessante. Hum.
Isso, exatamente, eh, eu eu eu prefiro mais o Spotify mesmo porque, eh, assim de recomendação, né. Porque tem outros, eh, outros sites tipo YouTube, TikTok e Instagram, eh, TikTok e Instagram não me dão tanto assim ferramenta para poder ver novas músicas, né, eh, apesar que hum.
Uhum. Claro. Uhum. Ah, mas por quê? Porque eles eles te apresentam o que, músicas assim nada a ver assim ou as músicas que eles te apresentam você não gosta?
Isso. <laughs> Isso mesmo, porque é nada a ver as músicas que eles apresentam. É, eu até tento pesquisar no TikTok, no no no Instagram, aquelas mu é o que o estilo que eu gosto né, desses tipo de música e tal só que eu não tenho tanta conta assim que mostre esses esses esse essa esse gênero de música meu, né. Então fica difícil para poder pesquisar no TikTok ou no no ou no Instagram. Mas no no Spotify ele é perfeito, porque ele cria essas playlists e também quando eu crio minha própria playlist, ele já lá no finalzinho da playlist, ele coloca músicas que eu poderia querer colocar na playlist também, então fica mais fácil. Uhum.
<laughs> Aham. Uhum. Uhum. Aham. Ah, olha aí. Ah, ele vai colocando músicas, assim, aleatórias que ele acha que vai gostar de acordo com com o seu gosto musical. E aí você escuta e adiciona na sua playlist, é isso?